5 por 5?
5 metros por 5 metros é grande, hein?
Você acha grande? É porque a gente tem que colocar, cortar madeira, você tem que guardar. Eu trabalho com coisa de árvore, sabe.
<laughs> Não, então você adicionou uma complexidade. Por exemplo, não dá para ser em um apartamento, porque cortar madeira, você gera muitos dejetos que
Ah não, isso não dá. Não. Poeira, barulho. Não, isso não dá. Isso eu sei que não dá.
eh, que não não é compatível com um ambiente fechado.
Inclusive, quando eu vim para cá, a primeira ideia era eu morar em uma chácara. Tipo chácara, aqui chama quinta.
Hum. Sim. Uhum.
Eu queria ter uma quinta, onde eu pudesse morar e trabalhar. Lá atrás eu tive essa ide
E e é capaz de do seu mercado, aí, ser muito mais proveitoso do que no Brasil.
É, né.
Não é? Para vender as suas peças. Eu sei que você não quer vender, mas...
<laughs> Não, mas eu quero sim, claro.
Preço preços irrecusáveis surgem.
Sim.
Então você precisa acionar a minha 1ª ideia.
Ok.
Sua rede de amigos. Não vale a pena não que não valha a pena, claro. Todos os nossos sonhos valem a pena.
Não, mas no começo, né, não vale a pena, você quer dizer alugar um lugar. É.
O ter gastos, é. Todos os nossos sonhos valem a pena, mas, no início, se você puder contar com a boa vontade de uma boa amizade, ajuda bastante. De repente, alguém já tem um lugar bagunçado, entulhado, empoeirado, que a sua bagunça não vai fazer a menor diferença, você vai ficar super à vontade. Diferente de alguém que tem um lugar muito limpinho e falar assim: "Pode usar aqui". Eu vou assim: "Não, você não está entendendo. <chuckles> Você não está entendendo, isso aqui vai ficar lotado de poeira de madeira e serragem".
Sim. <laughs>
"Obrigado, você é um grande amigo, mas eu não quero estragar a sua vida". Entende? Então é conversando que você chega lá. E quem sabe são al alguns meses.
É.
Quando as suas primeiras peças venderem você vai ser uma escultura famosa em Portugal, na Europa.